สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ เป็นไงบ้างครับ สบายดีไหมครับ? อืม
สบายดีค่ะ วันนี้เป็นวันศุกร์ อากาศดีเนาะ สงสัยพายุจะไปแล้ว ผ่านไปแล้วเนาะ
อ๋อ ใช่ ใช่เลยครับ วันศุกร์ วันศุกร์แบบ วันนี้ก็แบบร่ม ๆ คือบรรยากาศดีเลยครับผม แล้วก็จะเป็น อ่า เขาเรียกว่าสุดสัปดาห์นะครับผม จะได้ไปพักผ่อน <chuckles> สำหรับ พ คนทำงานออฟฟิศ อืม
เออ รู้สึกเป็น เป็น ใช่ ๆ รู้สึกเป็น ลองวีกเอนด์ ด้วยเนาะ
ครับ อืม ครับผม
เราไม่ได้ทำงานออฟฟิศ เราก็ลืมไปเลยเหมือนกัน
ใช่ แต่ แต่ แต่ไม่ลืม อ่า กิจวัตร เพราะว่านัดเพื่อนไว้ไงครับ ศุกร์ เสาร์ อ อ่า เสาร์ อาทิตย์เนี่ย นัดเพื่อนไว้ จ ออกไปทำกิจกรรมข้างนอกอะครับผม <chuckles>
โอ้ ดีจังเลย ๆ ก็แสดงว่า อยู่ในสังคมที่ ที่ ที่โอเคอยู่เนาะ มีเพื่อน มีอะไรอย่างงี้ ที่เข้าใจเราอยู่เนาะ
อะฮะ ครับ อืม ครับ อา ครับผม ก็พอมีบ้างนะครับ <chuckles> อะฮะ ครับ
อ๋อ โอเค
อา วันนี้อยากจะมาพูดคุย ครับผม
แล้วคือเราอะอยากจะมาชวนคุย ใช่ ๆ เราก็อยากจะมาชวนคุยเหมือนกันว่าแบบว่าเคยรู้สึกว่า แล้วเคยรู้สึกว่าสังคมเนี่ยละเลยเรื่องสุขภาพจิตไหม คุณรู้สึกว่าแบบมันน่าหมดหวัง หรือว่ายังมีหวังอยู่ไหม?
อะฮะ ถึงประเด็นไหนครับ? ว่า